Ah, tu aimes bien ça. Pourquoi? Mmh, mmh, beh, en fait, heu, tu sais quoi? En fait, le Japon te correspond très bien. Ils sont trop forts aux origamis, là-bas, ils sont trop forts.
J'adore les origamis! Ça me permet de d'être concentré. Ah ouais, bah ouais, bah, c'est normal, c'est ça vient de là-bas.
Mmh, ouais, ils sont trop forts.
Mais moi j'aime bien, moi j'ai moi j'adore, moi, tout ce qui est manuel, même, heu, est-ce que faire des jeux de société, ça peut être considéré comme manuel?
Mmh. Mmh. Bah, heu heu, <blows air> je sais bah, je sais pas. En vrai, je sais pas, mais exemple? Mmh, ouais, mmh.
Pff, alors, activité, alors non, non, non, non, non, heu, la peinture peinture.
La peintu tu tu fais de la peinture?